Здравствуйте!
И здравствуйте.
Ну, так что, по части экзотических блюд? Какое самое необычное? И где вы его где вы его попробовали?
А. Ну, смотрите, я большую часть из жизни прожил в Швеции, а, и та и там, делают очень разные такие приколы с, э, рыбой. А, наприме н рэ один из таких древних методов консервации рыбы- это было, грубо говоря, замочить её, в таком, ам, а щелочном растворе.
Мгм. Так. Я, кажется, знаю, о чём вы говорите.
Э это называется lutefisk. И это, ну, очень такая, э, а, и оп прикольная вещь. А, соб Самое интересное, ш м самое интересное, что вот если это есть вообще без ничего, это, ну, грубо говоря, как есть сопли, приблизительно. То есть, никакого вкуса, ниче ничего такого. А зато с горчицей, это ве весь ю ю весьма такая прикольная штука, могу сказать.
М-да, м, мож но и, так сказать. <laughs> Э, да, я я знаю, да. <chuckles> Я не решился попробовать. Мгм. М, не туда отсюда ж из э, из этой э, из этой же категории, этот специфический соус, э, скандинавский, э, который делается, по-моему, из чуть протухшей селедки, или что-то в этом розе. Очень сильный запах и очень специфический вкус. Но специфический- это так дипломатично.
О которой? Э, я Э, знаете, вот, э, вот это мне не знакомо, потому что я прожил 26 лет в Швеции и 4 года в Норвегии, и, в, специфических рыбных соусов я прям не припомню. Вот в Швеции например, э, из рыбы делают что? Есть, вот то, что называется gravad lax это значит, эм, лосось. Грубо говоря, он такой немножко, как это т эм. А кап как это назвать? Не, <chuckles> не протухший, конечно, а, м, а ну, короче говоря, через пегмен эт э, ферментацию проходит.
Мгм. Ага. Ну, вам повезло. Мгм. Да.
Э это бывает, это очень, кстати, распространённое блюдо. Потом есть, значит, э, о, рыбка, которая, вот именно такая, прям, вот, нормально протухшая, называется surströmming, например. Но это продают в консервных банках, и не дай бог, это открыть в помещении. Это, э, это это надо бежать сразу! <chuckles>
М-да. Мгм. Да да да да да, именно её я имел в виду. <laughs> А вы знаете, говорят, или вроде я где-то читал, что корнями идея этого, так сказать, блюда, уходит чуть ли, не во времена Древнего Рима. А, римляне, изва извращенные аристократы, любили вот
А, ну, во времена Древнего Рима а в Древнем Риме, же, был с вот э соус под названием "гарум", и он, э, и он, действительно, вот такой, немножко протухшей рыбы, во Вьетнаме его всё еще е е едят. Я вот тока забыл название, но его когда был во во Вьетнаме, я тоже его пробовал. Э, тоже запах такой, что, вот, прям вешайся. А вы в это вот ну вкус, ну такая, адекватная штука, я бы сказал.
с э, какой-то соус из потухшей рыбы. Точно точно! Вот, э, а я и не вспомнил. Мгм.